जी, आजकल अ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने ना थोड़ा-सा वेट गेन कर लिया था, तो मुझे लगा कि मुझे एक्सरसाइज़ की तरफ़ जाना चाहिए और अ, मैंने मतलब वो एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दिया है और थोड़ा-सा अपने खाने-पीने पे भी अ, ध्यान देने लगी हूँ और मुझे करते-करते लगभग 1 से डेढ़ महीना हो भी गया है। अ, लेकिन मुझे तो जैसे कोई बदलाव ही नज़र नहीं आ रहा अपने अंदर हाँ, थोड़ा-सा हल्का-हल्का महसूस होता है कि मतलब अंदर से एक अच्छा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं जब मैं अपना मेज़रमेंट करती हूँ या अपना वेट मेज़र करती हूँ ना, तो उसमें मुझे कोई भी बदलाव नहीं नज़र आता, बस कुछ वो अ, पाउंड्स का नज़र आता है कि मतलब .50 पॉइंट ऐसे और 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे, तो मतलब ऐसा लगता है कि जब आप इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, तो वेट नहीं जाता, तो मन बड़ा उदास हो जाता है मेरा और ऐसा लगता है कि मतलब क्या यार मैं इतना कुछ तो कर रही हूँ, सब कुछ सँभाल रही हूँ और फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो मैं बड़ी निराश-सी हो जाती हूँ और कभी-कभी लगता है कि सब छोड़ ही दूँ जब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों ये करना है? तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे मतलब वो उत्साह जो है और वो जो प्रेरणा है, उसको कैसे बनाए रखूँ?
आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? मीन्स अगर आप वज़न घटाना चाहती हैं, किस अ, चीज़ के लिए घटाना है? मीन आप जो हैं वो कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे हैं या फिर अ, आपको कहीं जाना है शादी के लिए? ऐसी चीज़ें मीन्स अ, अगर आप कोई ऐम रखती हैं या नहीं है उसके लिए?
अ, देखिए ना कि हाँ, ए मैंने अभी अ, मैं अगर बोलूँ कि मैंने शुरुआत ही करी है क्योंकि अभी कुछ स 6-7 महीने बाद एक घर में शादी भी है। एक तो वो भी एक कारण है और दूसरा कारण ये भी है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्वास्थ्य जो है, वो खराब होता जा रहा है और देखिए, महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते एक जो एक मतलब एक लुक की जो बात आती है, अपने व्यक्तित्व की जो बात आती है, वो भी कहीं न कहीं मेरे मन में रहता है और जब मैं अपनी ही पुरानी फ़ोटोस को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही कर लिया है ये और वेट बढ़े हुए भी मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे। एकदम से पता नहीं कैसे वेट बढ़ने लगा मेरा। नहीं तो मेरा बिल्कुल बढ़िया था सब कुछ और ये कुछ 1 डेढ़ साल से मेरा जो वेट है ना, ये मैं गेन करने लगी। तो मुझे बड़ा खराब-सा लगने लगा और जो पुराने कपड़े थे, वो मुझे आते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि, "अरे! ये क्या हुआ?" मतलब इतने अच्छे-अच्छे होता है ना कि कई बार कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो बड़ी प्रिय होती हैं मुझे, तो जब मैंने वो पहनना शुरू किया तो मैंने देखा अरे! ये क्या हुआ, ये तो ये टम्मी से टाइट हो गया और ये तो आ ही नहीं रहा मुझे। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना होगा। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया कि आप ऐसे-ऐसे कर सकते हो, ये वाली एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो घर से ही। आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और थोड़ा-सा खाने-पीने में आप फाइबर लोगे, ये सब चीज़ें लोगे, पानी ज़्यादा पियोगे मतलब ये सब चीज़ें मुझे समझाई किसी ने और मैं मतलब मैं आपको बताऊँ ना, 1 डेढ़ महीने से मैं बिल्कुल अच्छे से उन सारी चीज़ों को कर रही हूँ। लेकिन कुछ भी असर नहीं नज़र आ रहा और थोड़ा-सा मुझे आलसपन भी लगने लगा था बीच-बीच में तो उसके चलते भी मैंने शुरुआत करी कि शायद ये एक्सरसाइज़ से सब कुछ सही हो जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अच्छा। हाँ, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप किस समय एक्सरसाइज़ करती हैं? क्योंकि एक्सरसाइज़ का भी जो है एक टाइम है, जो कि आपको अ, बॉडी पे जो है वा अफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। आप अ, किस समय करती हैं एक्सरसाइज़, मॉर्निंग में या ईवनिंग में या कोई पर्टिक्युलर कोई टाइम है आपका?
अ, जी, मैं ना सुबह में ही करती हूँ क्योंकि मैं अ, ऑफ़िस भी जाती हूँ, मैं बाहर कार्य भी करती हूँ तो मेरे पास जो मुझे समय लगता है, वो सिर्फ़ सुबह का ही लगता है। हालाँकि देखिए, मेरे को बड़ी परेशानी भी होती है, कठिनाई होती है वो 1 घंटा खुद के लिए निकालना और फिर भी मैं बड़ी शिद्दत से निकालती हूँ और भले ही मेरे सारे काम अब जैसे मानें कि मैं ऑफ़िस जाती हूँ फिर घर में बाकी परिवार के मेंबर भी हैं, जिनके लिए लंच भी बनाना होता है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि मानें कि मैं 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठ के वो थोड़ा-सा अ, ये भी कहा जाता है कि आप सुबह में थोड़ा बैठ के पानी पियो, सिप-सिप करके पियो तो इसका भी असर आता है। तो मैं वो भी करती हूँ मतलब वो 15-20 मिनट खुद को देती हूँ 5 बजे उठने के बाद और आराम-आराम से मतलब थोड़ा-सा रहता है। उसके बाद जब सवा 5, साढ़े 5 होते हैं, तो मैं पहले किचन के काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अ, जो बच्चों का लंच है, वो आधा बना दूँ और जो आधा बचेगा वो मैं बाद में बना लूँगी। तो ऐसे करके मैं थोड़ा-सा तैयारियाँ कर लेती हूँ जो बनाने की होती हैं और लगभग मैं आपको बताऊँ कि 6 बजे तक सवा 5 से 6 बजे तक, लगभग मैं वो सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद 6 से 7 का जो समय होता है, वो मैं अपने आप को देती हूँ। और उसके बाद फिर 7 बजे से मेरा जो किचन के काम होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, फिर वो मैं आराम से कर पाती हूँ और 9 बजे तक कुछ वो करती हूँ मैं। तो सुबह ही करती हूँ, 6 से 7 के जो समय है, उसी में ही मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और अ, थोड़ा-सा मतलब लेकिन 1 डेढ़ महीना हो गया ना, ये जो इतना अच्छा मैंने अपना तरीका बनाया है और बिल्कुल शिद्दत से करती हूँ। मतलब मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी नहीं हो पा रहा है।
हाँ जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। तो आप कौन-सी एक्सरसाइज़ करती हैं? अ, देखिए, हिंदू धर्म में या फिर अगर इंडियन अ, स्टाइल अगर देखा जाए, तो योगा भी है, मेडिटेशन भी है और अब तो बहुत सारे एक्सरसाइज़ेस करने के इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, जिम का यूज़ करते हैं लोग। आप कौन-सा मीन अ, अगर बोला जाए तो अ, लड़कियाँ जो हैं वो किस तरह का यूज़ कर रही हैं या फिर आप किस तरह से उसको देख रही हैं, और कौन-सी पद्धति यूज़ कर रही हैं, ये भी बताइए ज़रा।
जी। जी, बिल्कुल। अ, मैं क्या करती हूँ कि 3 दिन तो मैं जो वेस्टर्न एक्सरसाइज़ होती है, जैसे कि टाबाटा हो गया और अम, अपनी ही मतलब कहें कि अपनी ही मैट पे जो वो वॉक करने वाला होता है, वो हो गया। मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ शुरुआत करती हूँ मैं अपने मैं बोलूँ तो, जैसे अ, वार्म-अप से, और उसके बाद वो एक टाबाटा की जो एक्सरसाइज़ होती है कुछ 15-20 मिनट की, वो करती हूँ। उसमें कुछ सेट होते हैं ना, 6 सेट होते हैं, तो वो करती हूँ। उसके बाद मैं फिर कूल-डाउन करती हूँ, ध्यान भी लगाती हूँ थोड़ा-सा। अ, मतलब वो पूरा प्रोसेस मुझे लगता है कि मैं करती हूँ क्योंकि मैंने किसी से पूछा सीखा है, उसके बाद मैं करती हूँ। और 3 दिन मैं योग की तरफ अपना जो झुकाव है मेरा योग की तरफ है, तो उसमें भी मैं पूरा योग करती हूँ। जैसे ताड़ासन हो गया, आपका न क्या कहते हैं जो पवनमुक्तासन हो गया, इस तरीके की जो एक्सरसाइज़ेस होती हैं, तितली आसन हो गया, ये सब भी मैं करती हूँ और मतलब दोनों का मैं संतुलन मैं चाहती हूँ कि किसी एक से तो कुछ ना कुछ हो जाए, तो ये दोनों ही मैं शामिल करती हूँ और 1 दिन तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, 3 दिन वो, 3 दिन वो।
जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। नहीं, ये, ये ज़रूरी भी है कि आप 3-4 तरह से देखिए उसको क्योंकि अ, अगर आप वो एक ही पद्धति अपनाती रहेंगी ना, तो वो वो क्या होता है, बॉडी जो है वो उसी में ही रम जाती है। तो आपको कहीं न कहीं जो है वो बॉडी का दूसरी तरफ का मीन्स अ अ, ये अगर इससे नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ स करिए। वैसे तो म आपको एक चीज़ और है, क्योंकि कई बार हम लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जी रहे होते हैं या फिर हमें नींद नहीं आ रही होती है। रात में अगर हम सही से नहीं सोते हैं, तो भी मोटापा आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ खराबी चल रही है जिससे कि आप रात में नींद ना आ पा रही हो, खाना-पीना भी आपका जो है अस्त-व्यस्त हो चुका हो?
जी। इ समझी। अ, नहीं, ऐसा कुछ हुआ था पहले, लेकिन अगर अभी की मैं बात करूँ कि जब से मैंने अपनी ये एक्सरसाइज़ और योग पे ध्यान देना शुरू किया है ना, तो मैं अपने खाने पे भी पूरा ध्यान देती हूँ। जैसे सुबह में अच्छा भरपूर प्रोटीन भरा जो शेक होता है, वो मैं लेती हूँ जिसमें घर का बना हुआ प्रोटीन, जैसे चने हो गए, बादाम हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको प्रोटीन देती हैं। कुछ सीड्स भी आजकल आते हैं, वो भी मैं प्रयोग करती हूँ। उनका बढ़िया-सा शेक बनाके पीती हूँ, एक सुबह-सुबह और अ, दोपहर में मैं अच्छा खाना लेती हूँ अ, जैसे कि दाल, सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा लेती हूँ, चपाती 1 ही खाती हूँ मुझे लगता है, और सलाद हो गया। ये सब चीज़ें, जैसे अंकुरित दालें हो गई, दोपहर का खाना मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ, और बल्कि ऑफिस लेके जाती हूँ। ये सारा प्रिपेयर करने में भी मुझे काफ़ी समय लग जाता है। दही भी प्रयोग करती हूँ, और बीच में मैं पानी भी पीती रहती हूँ, जैसा कि मुझे बताया गया है कि जब भी आपको भूख का एहसास हो, तो आप खाने मतलब मंचिंग ना करें, आप कुछ ना कुछ पानी पी लें। तो बहुत अच्छे से मैं अगर बोलूँ, तो शायद मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, सुबह से लेके शाम तक। लेकिन हाँ, अभी करते हुए मुझे सिर्फ 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, लेकिन मुझे बदलाव बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। सिर्फ इतना ही नज़र आता है कि मुझे, हाँ, एक ऊर्जावान-सा अपना महसूस होता है मुझे कि हाँ, मैं बड़ी ऊर्जा में रहती हूँ और ये सब काम मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, जो कि शुरुआती दौर में मुझे ऐसा नहीं लगता था।
जी, जी, जी। अच्छा। देखिए अ, हो सके अगर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और इसके लिए मैं आपको यही अ, सलाह दूँगा कि सुबेरे-सुबेरे उठिए। जितना हो सके मॉर्निंग में जो है वो जब आपके सूर्य भगवान जो हैं चमक रहे होते हैं। जैसे ही स्टार्ट होते हैं उस समय उठना चालू करिए और क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो हर चीज़ों को सही कर देते हैं हमारी जो शरीर है उसमें जितनी भी बीमारियाँ हैं वो ठीक करने का काम करते हैं। सुबेरे जितनी जल्दी उठेंगे, जिस समय सूर्य भगवान जो हैं वो कौन-सा बोलिए नारंगी कलर के होते हैं, आप उठिए और उस समय उनको पानी चढ़ाइए।
जी।
हो सके तो उनको जो है नंगे पैर आप आराम से जो है उनको नमस्कार करिए और उनसे जो है अपने शरीर के लिए ठीक करने के लिए प्रार्थना करिए। आप उनको अर्घ देते हैं, तो भी ठीक है क्योंकि पानी देना हमारी बॉडी में से जो है नेगटिव चीज़ों को निकालना है और आप उनसे बात करिए एक इंसान की तरह और उसमें क्या होगा कि आप आपको वो एनर्जी भी देंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं जब तक सूर्य भगवान रहते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। सूर्य भगवान चले जाते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी चली जाती है आप जितना ये ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा और अ, वो हमको एनर्जी के साथ-साथ हमारी बॉडी की जितनी भी जि जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना वो आपको ठीक करने में बहुत मदद करेंगे।
ओह! समझी। जी, बिल्कुल। हुँ। समझी।
दूसरा, आप जितना ज़्यादा जो है अ, बाहर रहेंगी, क्या होता है, हम एक घर के अंदर रहते हैं, एक घर के बाहर रहते हैं, जब हम घर के बाहर रहते हैं, तो हमारे सूर्य की जो चीज़ें होती हैं अ, धूप हो गई, चाहे आप विटामिन डी हो गया, विटामिन अ समझ सकती हैं, विटामिन डी के कारण ही हम लोग जो हैं, वो हमारी बॉडी में जो है, एक अच्छा खासा जो है एनर्जी अ, पैदा होती है। हमारी बॉडी जो है वो अ उम, अच्छे से क्रिया करती है।
जी। व्य
तो हो सके, बाहर जाइए, बाहर में एक्सरसाइज़ करिए, जितना ह अपनी बॉडी को हिलाइए, जितना बॉडी को हिलाएँगे, उतना आपकी बॉडी जो है, वो अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देगी और आपका रिकवरी भी करेगी। अगर हम जितना चुपचाप बैठे रहेंगे हो होता तो है योगा, लेकिन योगा में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा हिलते नहीं हैं। वो एक बहुत धीरे-धीरे प्रोसेस बनाता है जिसमें आपकी बॉडी जो है, वो रिकवर करती है। लेकिन अगर हम अ, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हिलती है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। आप उसको करने के बाद जितना हो सके आप पानी पीजिए, आइए, पानी पीजिए। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिक निकालता है, और वो टॉक्सिक जो है, वो आपकी बॉडी में जो है अच्छी चीज़ों को अ मने क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मेनली जो है, वो ऊपर से जो है वो फैट बढ़ता जाता है। जब हम पानी पीते हैं, तो वो पानी जो है अ, जब पसीने के थ्रू निकलता है, तो वो हमारी बॉडी के ऊपरी लेयर को जो है पतला करता है और तब हम जो है अ, सही होते हैं। इससे टेंशन भी कम हो जाती है, इससे बीमारियाँ भी कम होती हैं, और इससे जो है आप जो अ, जो भी अ, स्किन की प्रॉब्लम हो रही होती है, वो भी ठीक हो जा
जी। हुँ। जी। समझी। ओह! समझी। वाक़ई में आपने जो ये जानकारी दी है ना, वाक़ई में बड़ी कारगर है, ये सूर्य भगवान को जल देने वाली, ये कहीं न कहीं पॉजिटिविटी भी मुझे लगता है कि आएगी, सकारात्मकता भी, सोच भी सकारात्मक होती है। आपने ये बहुत अच्छी सलाह दी है कि एक्सरसाइज के साथ मैं ये करूँ, जॉगिंग भी कर लूँ शाम के टाइम में, वॉकिंग करूँ, तो शायद और ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। मैं बिल्कुल ये कोशिश करके देखूँगी और आपकी इतनी जो सच में बहुत अच्छी आपने सलाह दी, और इतनी अच्छी सलाह के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
आप ही जल्दी ही देखिएगा कि इ अपने जीवन में एक अच्छा महसूस करेंगी क्योंकि जो चीज़ आप अपनाएँगी, वो चीज़ों को आप धीरे-धीरे करते-करते अपनी बॉडी को अच्छा पाएँगी। धन्यवाद।
जी।